أكيد، أكيد ال بصراحة اللي أنتِ بتشرحيه دَوّة بيحصل مع ناس كتير، خصوصًا في الوقت دَوّة لمّا الواحد يحِس إن العالم كده مش مُستقر فعلًا، إن في قَلق بقى في كل حتّة ويمكن آمم، الأخبار بتوَرّي برضه آآ، حاجات يعني بصورة معيّنة فبتقلِق الناس أوي. بس قولي لي طيب، يعني إيه أكتر حاجة بتضايقِك دلوقتي في الأخبار، هل آآ، الأخبار العالمية والّا أخبار البلد اللي أنتِ فيها والّا إيه بالضبط؟ وهل أنتِ أصلًا شخص بي يعني بيُحب إن هو يتفرَّج على الأخبار طول اليوم والّا مثلًا في مواعيد معيّنة بتلاقي نَفْسِك بتتفرَّجي فيها على الأخبار؟
صح. صح. اهم. بُصّي، هو عايزة أقول لِك إن الموضوع ده ابتدا معايا من وقت الكورونا، يعني من وقت ما الدنيا حسّيت إن هو إن العالم كلّه فجأة قَفل كده وكانت الأخبار والصور اللي كانت بتتعِرض على التليفزيون كانت يعني الدنيا فاضية ومُرعبة خالص يعني ودايمًا كنت ب آآ ب باتصوّر ال ال ال الأفلام بقى لمّا م لمّا فعلًا إن يعني مثلًا يحصل آآ، تفَشّي لمرض معيّن والناس كلّها يحصل آآ، يعني الناس كلّها ت تِمرَض وكده، كنت دايمًا باقلَق من الفكرة دي ولمّا كمان حصل كورونا الموضوع زاد عندي بزيادة آآ، أو القلق بقى زاد عندي بزيادة وطبعًا آآ، بعد كورونا الأحداث يعني الناس طبعًا رِجعِت للحياة الطبيعية و وابتدِت بقى أحداث تانية إن العالم كلّه بقى، بقى يتخانق و ويضرَب في بعض، و يعني أنا باحب آه، أتفرّج على الأخبار أو مش أنا باحب إن أنا ب باشوف، يعني باشوف إيه اللي بيحصل في الدنيا، إيه الأخبار، إيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا. فبالتالي ده بقى بقى يعني الفترة الأخيرة بالذّات لإن الدنيا كانت مِشعللة خالص، آمم، بقى مأثّر عليّا بشكل كبير جدًا، جدًا، جدًا، بقيت حاسّة إن أنا آآ، عاجزة تمامًا إنه العالم يتصلّح أو إن الدنيا تمشي بشكل مُستقِر أو إن الحياة تكون يعني فيها نوع من السلام، آآ، وبقيت طبعًا حاسّة بقى بعدم الإستقرار آآ، يعني م في منطقتي أنا يعني إن بقيت أخاف ودايمًا بقى بييجي لي سيناريوهات إنه ممكن في يوم لو لو حصلت عندنا حاجة إيه اللي هيحصل ودايمًا بقى السيناريوهات بتكون سَوداويّة جدًا يعني، ف فطبعًا شُعور القَلق ده زي ما قُلت لِك في البداية بقى ت كبير أوي عندي وبقى الصراحة كمان يأثّر على إنتاجيتي في اليوم وطاقتي جدًا يعني.
إمم. آه. اهم. آه. إمم. اهم. اهم.